Ouais, récemment, j'ai fait une reconversion, enfin il y a 2 ans et 1/2 et j'ai pu travailler, quand même, dans la branche, heu, que j'ai étudiée, mais en fait, heu, ça n'a jamais duré longtemps et heu, depuis je suis un peu en galère. Ça fait quelques mois que je cherche du travail mais le marché est est saturé et des fois, même pour des emplois, heu, pas très qualifiés, c'est, heu, c'est vraiment compliqué de, heu, d'être pris. Même si j'arrive à avoir des entretiens, c'est c'est très volatile et du coup, là, je m'oriente un peu vers un un domaine qui est qui est connecté mais heu, où il y a plus de demandes. J'ai quelques touches mais voilà. C'est ça reste compliqué, et quand les meuo au au fil des mois qui passent, heu, c'est ass c'est assez impactant, heu, comment dire? Mentalement, émotionnellement donc heu, voilà, je voulais savoir, heu, ce que tu en pensais, si tu avais des, heu, des astuces, heu?
Mouais. Mmh. Ouais. Mmh. Heu, bah, déjà, bon, bah, c'est tout à fait normal que ce soit stressant et impactant mentalement parce que, forcément, quand on n'arrive pas à trouver un job, en plus, dans la dans la branche pour laquelle on a fait des études, heu, bah, ça pe on peut facilement se remettre en question et se dire que c'est notre faute. Mais c'est vrai que c'est le marché de l'emploi est très compliqué en ce moment quand même et qu'en fait, c'est pas évident pour beaucoup de monde donc heu, c'est tu es pas tout seul, heu, voilà, dans dans ce bateau, heu, rassure-toi. Hem, est-ce que déjà, hem, la branche vers laquelle tu essaies de te diriger maintenant c'est c'est tu fais ça par choix ou c'est vraiment parce qu'il faut que tu trouves quelque chose?
Mais oui. Ouais. Bah, c'est un petit mélange des 2 dans le sens, à la base, moi, je suis plus, heu, on va dire, heu, côté marketing derrière un ordinateur, pas trop en relation avec des clients et là, je cherche un poste où c'est vraiment, heu, plus du terrain en relation avec les, heu, les clients. Il y a plus de demandes quand même. Il y a des demandes, heu, ça c'est intéressant, ça ça peut bien gagner aussi et donc, heu, là, je m'oriente là dessus. J'ai des des petits entretiens mais c'est des, heu, des travails forcément où, heu, c'est p autant il y a plus d'ouverture mais il y a moins de de sécurité. C'est souvent basé sur les commissions et tout ça. Mais ça peut être intéressant pour me sortir un peu de du tunnel et heu, je pen ouais, là, je j'ai des entretiens à venir donc, heu, je j'ai de l'espoir, grâce à ça et on va dire que c'est connexe à ce que je faisais avant dans le sens où c'est lié à la vente un peu un peu. Mais heu, c'est dans les tâches à à faire, enfin, dans le travail même c'est c'est quand même très différent, quoi. Là, c'est vraiment plus du <chuckles> du bourrinage si je puis dire. C'est vraiment du, heu, du terrain et du du concret alors qu'avant c'est plus, heu, côté digital, heu.
Mmh. OK. OK. Mmh. OK. Mmh. Mmh. Et ce tu apprécies ça? Ce le fait que ce soit potentiellement plus en contact avec les clients ou bien c'est quelque chose qui te dérange un peu? Finalement, comment tu te sens, heu, vis-à-vis un peu de cette, heu, nouvelle direction? Bon, bah q si j'ai compris c'est vrai que ça se rapproche mais mais c'est quand même tout à fait différent quand on doit être en contact avec les gens par rapport à du marketing digital?
Ouais, tout à fait. Bah, écoute, heu, moi je le sens bien, après on va voir dans la pratique. Mais j'ai un bon ressenti dans le sens où, je pense que j'arrive à plutôt bien m'exprimer. J'arrive à les gens m'apprécient en général et finalement c'est pas quelque chose qui m'a servi professionnellement jusqu'à maintenant. Ou, enfin, ça sert dans le comment dire? Avec ses ses collègues et tout ça. Dans les interactions avec ses collègues, ça sert énormément mais pas directement avec le le produit ou avec le client. Donc là ça va ça va être ça la différence, c'est que je vais pouvoir mettre un peu ma ma personnalité et mes compétences, heu, sociales, au service, bah, de, heu, de mon travail.
Mmh mh. Ah! D'accord. Mmh. Oui, bah, ça c'est déjà, heu, un point positif, mine de rien, si au final tu peux mettre en avant certaines de tes qualités, heu, juste au niveau de de de ton attitude générale. Heu, ça, s'il y a beaucoup de chance, heu, enfin voilà, que ça te convienne quand même tout de même. Hem, est-ce que tu as des appréhensions justement à ce niveau-là, heu, vis-à-vis de cette heu, de ce nouvel emploi par rapport à ce que tu faisais avant?
Ouais, c'est ça. Heu, <sighs> ma seule petite appréhension c'est que ça peut être très demandeur quoi, très, heu, très exigeant, mais au final, peut-être moins, hem, c'est un peu ambivalent. Je pense que ça peut être
Mmh.
challengeant dans le sens où il y a quand même des objectifs, il faut faire du du rendement et heu, il y a des et remplir des objectifs, mais d'une autre part, un peu moins stressant dans le sens où voilà, le pouvoir d'action, il est clair.
Mmh.
Alors que dans ce que je faisais avant, c'est toujours une histoire de de test où il faut mettre en place des nouvelles choses et heu, dans une entreprise qui est pas habituée et au final, on n'est pas sûr des résultats et hem, il y a de, heu, alors qu'il y a quand même beaucoup d'attente et au final, là, bah c'est, heu, c'est un peu plus clair. Mon pouvoir d'action il est il est clair, heu, la comment dire? Le chemin à suivre, il est plus clair et au final ça peut être bien dans ce sens-là. Je pense et puis ça, heu, ça peut m'apporter, ouais, des, heu, une aisance, ouais, d'une compétence complémentaire.
Mmh. D'accord. D'accord, oui, dans donc, en fait, il y a quand même du positif mine de rien dans cette, heu, nouvelle activité, ça, ça peut quand même te rassurer vis-à-vis c'est vrai que les changements comme ça, ça peut vraiment chambouler, hein, parce que, bon, on s'est préparé pour un travail spécifique et au final, on doit tout changer mais j'ai l'impression que, tout de même, ça peut correspondre à tes qualités, heu, que tu peux trouver des petits challenges, heu, intéressants et que ça peut être, hem, comment? Hem, ça peut être quelque chose qui peut te plaire quand même?
Ouais, c'est ça, ouais. Mouais. Oui, je pense, parce que sinon concrètement, j'aurais fait un n un travail basique, hein, d'un truc, heu, genre alors le seul truc, enfin, vraiment, mon mon point rouge, c'est de mon drapeau rouge, c'est de ne pas refaire le métier que je faisais avant qui est le métier de de paysagiste. Parce qu'en fait j'ai une histoire de blocage mental où j'ai déjà tellement fait et pour moi, ce serait vraiment un retour en arrière complet et pourtant j'ai quand même fait l'effort de le refaire l'année dernière quand j'étais en train de chercher, heu, entre 2 entre 2 entreprises, mais là, c'est vraiment, heu, mon mon point de de non retour quoi, surtout que là on est en hiver, il fait froid, c'est vraiment le pire moment pour faire ça.
Mmh mh. Ah d'accord. Mmh.
Et hem, mais sinon à part ça, j'étais prêt à faire des trucs, heu, basiques parce que financièrement, c'est très compliqué et ça qu'au bout d'un moment ça ça rend fou quoi quand quand on fait plein d'efforts pour chercher, heu, on trouve pas et heu, on a pas d'a on est toujours, hem, comment dire? Toujours sur le fil financièrement pour payer les factures, pour payer les les courses ça ça c'est vraiment, heu, fatiguant, heu, mentalement quoi. Donc là, j'étais vraiment prêt à faire, heu
Ouais. C'est normal, hein. Ouais, bah, si s
à faire n'importe quoi, sauf mon travail d'avant en fait.
Mmh, hein, c'est normal, hein, c'est vraiment pas évident du tout de gérer ce genre de situation. On peut facilement se remettre en question, heu, même vis-à-vis de toi qui faisait un travail avant et qui ne veut plus refaire ce travail-là, tu peux aussi te remettre en question vis-à-vis de ce choix, te dire que tu es peut-être pas raisonnable, mais honnêtement, c'est normal c'est normal de s'écouter. Si l'activité, elle ne te plaisait plus et tu veux plus la refaire, heu, c'est c'est pas la peine de retourner dans une activité qui va te rendre, heu, triste au quotidien, hem, si c'est juste pour, heu, voilà, fine heu, te financer alors que, bah comme tu dis tu peux faire d'autres, heu, activités qui vont peut-être heu, te conviendront, hem, mmh, peut-être pas vraiment pour un 1er temps mais, heu, ce sera déjà ça, que de retourner dans une, heu, activité qui ne te plaît pas du tout et puis, heu, bah, la situation est peut-être pas évidente, heu, pour tout de suite et c'est vrai que ça peut être stressant mais, heu, mine de rien, tu fais les efforts pour, heu, trouver une autre activité, heu, tu as réussi à avoir des entretiens, hem, tu, voilà, tu as trouvé des petites, heu, des petites voies, heu, possibles à explorer et heu, bah, je suis sûr que ça va réussir à porter ses fruits si tu es motivé et heu, que tu montres et en plus que ça met en avant tes qualités, heu, ça va por forcément porter ses fruits quoi, heu, tu es persévérant, j'ai l'impression, donc, heu, il faut que tu es que tu crois en toi et mmh et que tu voilà, que tu acceptes, heu, hem, le fait qu'en fait
Ah ouais. Mouais, c'est ça. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. Mouais, je pense, ouais.
bah, si pour l'instant c'est compliqué, c'est normal, heu, mais ça va pas durer, heu, pour tout le temps, heu, tu vas réussir à sortir de cette situation, moi j'en suis sûr, hein.
Ouais. Mouais, ouais, bah écoute merci pour tes conseils, c'est vrai que c'est, <inhales> heu, des fois, heu, c'est c'est quand on est dedans, heu, quand on est dans le tunnel, c'est dur de voir la sortie, quoi, on se dit: «Mais combien de temps ça va durer comme ça?» heu, est-ce que <laughs> je l'impression que c'est la fin du monde. On se dit en plus on entend les, heu, les, heu, les nouvelles aux infos, il y a il y a tout qui va l'en l'impression <chuckles> que ça va, tout va de de mal en pire donc, heu, mais bon je me rends compte aussi quand je suis très actif et que j'ai une opportunité, il y a d deux o opportunités un peu similaires qui apparaissent au m au moment donc ça ça donne du, heu
Mmh. Mmh.
ça donne de l'espoir et je pense qu'une fois que j'aurai recommencé, hem, j'espère qu'une fois que j'aurai recommencé, bah à travailler dans dans ce type de poste-là, bah au moins ça m ça fera une porte de sortie, au moins financièrement. Même si c'est pas le travail idéal et que ça pourra me permettre de de d'embrayer sur autre chose d'un peu mieux, de similaire, mais voilà que ça me permettre mais que ça me permettra de que ce sera vertueux, quoi, que ça me permettra de d de gagner ma vie correctement et de pouvoir, heu, de pas faire une machine arrière, heu, totalement, quoi, ce qui serait vraiment le <laughs> le pire, je pense.
Ouais. Mmh. Non mais honnêtement, tu tu vas y arriver, heu, s je veux dire ce le le-le 1er vraiment c'est les 1ers petits pas, c'est le plus compliqué au début, c'est vraiment réussir à trouver ces opportunités et à en faire quelque chose. C'est ça qui est le plus difficile et c'est pour ça que bah, c'est difficile à vivre pour tout de suite parce qu'on peut facilement se remettre en question, se dire qu'on n'est pas à «la hauteur», toutes ces émotions-là. Mais c'est, voilà, c'est c'est vraiment difficile à vivre. Mais, heu, toi, tu voilà, tu ze tu te laisses pas abattre, heu, tu continues à chercher, hem, est-ce que tu as essayé quand même de t'accorder peut-être des moments où, justement, tu peux te détendre, heu, tu peux essayer de penser à autre chose ou c'est quand même compliqué?
Mouais. Oui, quand même. Quand surtout quand je suis avec ma copine, le week-end, je je pense pas non stop à ça mais, heu, c'est plus en semaine, ouais, que mon cerveau, il surchauffe, heu. <chuckles> Je m'énerve tout seul, je m'agace, mais ouais, j'ai quand même des moments de détente, je vais je vais faire du sport, je vais faire un peu de musique.
Mmh. Mmh mh.
Le weekend avec ma copine, ça permet de de relâcher la pression un peu. Heureusement qu'il y a ça. Il y a des personnes aussi qui peuvent apporter, ouais, du réconfort et ouais, heureusement qu'il y a ça quand même. Ça sinon, ça serait vraiment compliqué, heu, si j'étais tout seul. Comme ça a été le cas, heu, sur ma dernière période de de de, heu, de sans emploi. Là, des fois, c'était vraiment compliqué, ouais donc là, heu, là, ça va. Je tiens le cap donc j'espère que les entretiens à venir vont porter leurs fruits. Je vais pouvoir voir la lumière, heu, au bout du tunnel, heu
Mouais. Mmh. Oui. Mmh. Oui.
et heu, après même, voir le soleil, heu, le soleil qui brille totalement, quoi.
Ouais, oui. Oui, b bah, de toute façon, heu, voilà, tu sais ce qu'on dit, heu, le calme, enfin, voilà, c'est pas tout le temps de la pluie, heu, il va y les moments de bien voilà, c'est ça exactement, donc c'est pas voilà pour le moment, c'est peut-être compliqué, mais toi, tu donnes les efforts nécessaires pour réussir à te sortir de ta situation. Moi, je suis sûr et certain que ça va porter ses fruits et puis, voilà, heu, aussi, heu, tu peux quand même compter sur tes proches, heu, avoir du soutien moral. C'est vraiment important, heu, de ne pas te remettre trop en question et de croire en toi, q en toi, quoi.
Ouais, après la pluie, le beau temps. Ouais. <chuckles> Ouais, c'est clair. OK. Bah écoute, heu, merci vraiment pour, heu, tes conseils. Ça ça me redonne du courage, c'était vraiment utile, heu, à savoir et je te remercie.
Merci à toi, heu, de m'avoir partagé tes problèmes.